Ừm hứm. Vậy thì không biết là theo bạn thì cái giá trị cốt lõi mà mỗi gia đình người Việt Nam luôn coi trọng là cái gì?
Theo mình cái, a, cái giá trị đó là là cái cái nguồn gốc, cái, a, ông bà tổ tiên là phải, a, con cháu nói chung là cái truyền thống là, ờ, nhớ uống nước nhớ nguồn là lúc nào cũng phải biết, ờ, ông bà tổ tiên mình là ai, ờ, ở đâu, rồi ví dụ như là, à, có cái, ư, à, những cái truyền thống gì tốt đẹp trong gia đình, trong dòng họ. Ờ, ví dụ, ờ, về cái, a, sự, à, hiếu thảo về cái tình nghĩa, về cái học hành này nọ mình cũng sẽ giới thiệu mình dạy cho nó để nó hiểu được cái nguồn gốc của của mình.
Ừm. Hợp lý, hợp lý. Ừm hứm. Vậy thì không biết là trong các dịp lễ đồ ấy kìa, thì hông biết là gia đình bạn có thường sổ t tổ chức những cái hoạt động chung nào hay không?